No quintal da casa. E era uma casa que ela tá ela normalmente se alugavam já para casamento, a pessoa tinha uma uma uma casa muito bonita, era uma casa grande, com aquele visual, e as pessoas já procuravam para casamento, então. <laughs>
Hum, ótimo. Uhum, uhum. Sim, hum. Oh, perfeito. Entendi, maravilha. Então foi na grama, né, digamos assim.
É, foi incrível. Foi, mas as as minhas fotos todas depois, né, da cerimônia, eu fui fazer algumas fotos na praia, pé na areia, tal, então, foi incrível. <chuckles>
Uhum. Hum. Sim, e você, ali, na grama, você estava descalça ou tinha um sapato?
Não, tinha sapato. <laughs> Mas olha, eu deixei todo mundo muito à vontade, viu? Eu não queria aquela coisa, é é é que fosse muito formal, mas eu, também, não queria ninguém de bermuda, sabe, assim, então, assim. <laughs> Tem um limite. Então, eh, assim, eu claro que eu coloquei, né, no no convite, assim, porque as pessoas, eu acho que ficam confusas, né, quando é um casamento na praia: "Como é que eu vou?", né.
<laughs> Aham. Sim. Aham, tem o limite, não é? <laughs> Aham. Sim, sim. É verdade, pode gerar uma certa confusão mesmo.
Então